อา แล้วอย่างเงี้ยค่ะ สมัยก่อนเนาะ อย่างอากง อาม่า เงี่ย เขามีลูกประมาณกี่คนน่ะคะ?
อา ถ้าเป็นฝั่งคุณพ่อคุณแม่เรานี่ก็อย่างละ 7 เลยนะคะ อากง ฝั่งคุณแม่ก็ 7 อากงฝั่งคุณพ่อก็ 7 เหมือนกัน ซึ่งก็ เป็นจำนวน อ่า ลูก ที่เยอะมากจริง ๆ และบวกกับ การ ที่เขาจะต้องเหมือนทำมาหาเลี้ยงชีพ เงี้ย แล้วเขายังจะต้องเลี้ยง ลูกด้วย อย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยมีความรู้สึกว่า เออ เขาก็ไม่ค่อยได้ให้เวลากับคุณพ่อคุณแม่เรามากนัก แบบเนี้ย และอีกอย่างหนึ่งด้วย อะค่ะ เอ่อ พอคุณพ่อคุณแม่เราอะเขาเติบโตขึ้นมาในระดับหนึ่งอะ เขาก็เหมือนแบบไม่ค่อยมีโอกาสได้ ได้ เรียน สูง ๆ เหมือนสมัยที่เราได้มีโอกาสขนาดเนี้ยอะค่ะ เพราะว่าในสมัยก่อน น่ะ
โอ้โฮ อา เข้าใจเลย อืม จริง อืม ๆ ๆ อา เออ ทำไม อะ? อา
ก็เหมือนกับว่า ยังไม่ได้เปิด หมายถึงว่า ยังไม่ได้เปิดกว้างเนาะการศึกษาเท่าสมัยนี้ ไม่ได้เหมือนแบบ ให้โอกาสคน ไม่มีได้เท่าสมัยเนี้ยค่ะ อืม ก็ต้อง
อือ อ๋อ ก็คือเหมือนประมาณว่า สมัยก่อน ถ้าสมมุติใครไม่มีหรืออะไรอย่างงี้ ก็คือจะ จะไม่ได้เรียน ไรประมาณนี้ ใช่ไหมคะ? หรือว่าถ้าแบบว่าเราไม่ได้แบบว่ารู้แหล่งว่า เออ จะต้องไปเรียนตรงไหน อะไรงี้ ก็คือจะไม่สามารถที่จะเข้าไปเรียน ได้ มาณนี้เปล่าคะ?
อืม ก็น่าจะเป็น ประมาณนั้นนะคะ เพราะว่าเหมือนส่วนใหญ่เนี่ย เอ่อ ถ้าเกิดว่า เด็กไทยเองด้วยกันเนี่ย บางทีอาจจะยังต้องแบบอาศัยการเรียนรู้จากที่วัดด้วยซ้ำไป ใช่ไหมล่ะคะ ในสมัย ก่อนน่ะ ก็ไม่ได้ มี โรงเรียน อืม ไม่ได้มีโรงเรียนที่เยอะ แล้วก็เหมือนมีตัวเลือกเยอะเท่าปัจจุบันนี้แล้วกันนะคะ
อ้อ โอ้ เหรอคะ? อา ๆ อา เข้าใจ เลย อา เหมือนประมาณว่า ก่อน ถ้าเผื่อแบบว่าไม่ใช่ลูกเจ้าขุนมูลนาย อะไรเงี้ย ปกติถ้าอยากเรียนก็คือต้องบวชเรียนที่วัด แล้วก็จะต้องเป็นผู้ชายด้วย ใช่ไหมคะ? ประมาณนี้ไหม?